あの、家の中でのね、ま、家事って、ま、日々もう避けては通れない仕事というか道だと思うんですけど、忙しい中で、くその、こうスムーズに家事を回すための何か、工夫とかコツみたいなものってお持ちだったりしますか？
うーん。 ええ、そうですね。うんうん。 ええ。 あ、はい。私の場合はですね、結構、時短できるものはしようと思って、あの自動調理鍋だったり、あとルンバみたいなお掃除ロボットとか、あとは浴室乾燥とかそういうなんですかね、時短できるものはもう徹底的になんか家電を使うっていういうのが。うん。はい、それがポリシーです。<chuckles>
おお。 ああ。 なるほど。 はいはいはい。便利家電みたいなそういうやつですよね。ええ。 お料理に関して、今最初にあの、じえっと、自動自動料理鍋っておっしゃいましたか？
ええ。 ああ、そうですね。じはい。自動調理鍋、はい、ホットクックっていうのを使っています。
おお。 ああ、なるほど。え、結構それって、あの、もう毎に毎食というか毎日の、じゃあ夜ご飯の時に一品はそれで作るみたいな、そういう使い方されてるんですか？
ええ。 ああ、そうですね。なんか自分1人で食べる時とかはあんまり、なんだろう、もっと手軽なもの、あのパスタとか茹でるとあの、そうですね、それこそレンジで茹でるみたいなね、適当なはい、ものしか作んない時もあるんですけど。その、そうですね、家族と一緒に食べる時とかは、ホットクックで一品を作って、他に何かちょっとしたものをなんか、そうですね、レンジとかね、鍋で作るみたいな感じで、はい、回しています。
うん。 うんうん。 すぐ出来るみたいな。うーん。 はい。 うん。ん。 あ、なるほど。電子レンジもね、便利なレシピというそうですよね。ホットクックってどういった料理ができるんですか、ちなみに。
あ、ほんとに便利なんです。うんうん。 あ、なんかいすごい色んなものが作れてですね、私の一番のお気に入りは豚の角煮です。
はい。 え！豚の角煮。なんか煮込み系、え、時間かかりそうですよね。あ、までも、そこをお任せしちゃうえばいいってことなんですか？
ん、うん。そう。あ あ。 あ、そうなんです。時間自体は結構そうですね、い2時間くらいかかるんですけど、あ、そ、ほとんどあの、最初になんですかね、豚のその、ブブロック肉を切って入れて、あとはそうですね、ちょっとに煮込んで油を一旦抜いて、また鍋に入れて、その醤油とかそういった調味料ですね、と一緒にもう1回、そうですね、その、豚の角煮メニューで、あの、やってあげると、そうですねいちじかんはんくらいで作ってくれますね。
うんうん。 うーん。 はい。 はいはい。 むえ。 その過程あの、作っていく、あの、工程かは普通にそのコンロとかで、お鍋で作るのと結構違うんですか、ホットクックを使うと？
うん。うん、うん。はい。 ええ。 ああ、いや。多分あの、そうですね、鍋で作ったことはないんですけど、その鍋で多分同じように作るのかなって思ってます。あの、茹でたりとか。それがその、人の手がかかんなくなって、あのはい、火を使わなくていいっていうのが、多分一番のメリットで、時間自体はそこまで変わんないと思います。
うん、うん。 ああ。 なるほど。 ああ。 うんうん。あ、でも、ま、入れておくこ入れて、じゃもう角煮みたいな、そのメニューボタンみたいのがあるんですね。
うん。そうそうそう。 うん。そうそうそう。 うん。 あ、そうなんです。メニューが色んなメニューがほんとにあるんですけど。うん、それを押すだけで、あのそうですね、実働は多分5分10分ぐらいですね、多分。 が。そうそう。入れ切って入れて、あと調味料とか。
ああ、すごい。なるほど。 うん、うん。あ、じゃあもう、パパパって入れるとか、ちょっと、ああ、いや、そう考えるとそうですね。もうほっとけば、ちょうどいい具合に角煮専用の何か、その加熱をしてくれるみたいなことなんですね。
そう、そう。 あ。 うん。そうなんです。そういういろんなケーキとかも、あのケーキって言ってもホットケーキみたいなケーキですけど、そういうのも作れとか、そういうレシピごとに色んなボタンがあるのでうん。
へえ。 あ、なるほど。煮るとかだけじゃないんですね、煮込むとか。
あ、そうですね。なんか煮るとかも以外にも、なんか焼く焼くそうですね、なんか焼きそばとかそういうものとかも作れたりして、ほんとにそうですね、なんか油物はさすがにできないんですけど、大体、他はできますね。あ、そうですね。揚げ物以外はできますね。
うん、うん、うん。 あ、揚げ物以外はみたいな。ええ、それはでも、幅がね、一つの調理器具でそれだけ色々なものが作れたら、幅が広がりますね、お料理の。ふーん。
うん。あ。そうなんです。 うん、そうそうそう。なんか自分では、そういう角煮とか多分絶対作んなかったと思うんですけど、ね、ま、1時間も鍋の前に立ってるなんて 角煮って別になんかいおかずにしかならないから、それで完結するならともかく、カレーとかみたいに。
うんうんうんうん。 そうですよね。 <laughs> 確かに確かに。ああ、いいですね。じゃあ、お料理の時にはもうできるだけ、ほっておけるものとかを組み合わせて作られてるんですね。なるほど。で、お掃除に関してはルンバを使われてるってことでしたけど、じゃあもう、よ1日中そのなんか勝手にそのタイミングで、床掃除をしてくれてるみたいな感じですか？
うん、うん。 そうそう。そうなんです。うん。はい、そうなんです。 はい。 ええ、ええ。 うん。 あ、なんかすそゆ、なんかそういう風にもできるんですけど、自分の場合はなんか、なんだろう、コンセントとかそういうのでなん引っかかったりたまにするんですよね。うんうん、そう。なので自分で、あの、いる時にだけ動かしてます。自分があの、監視できる時だけ。あと、なんいすでも、ちょっと手がかかる。<laughs> はい、そんな感じでね、やってもらって、そうそう。
はい。 <laughs> なるほど。 うんうん。うーん、<laughs> 可愛いですね、なんか、その、今掃除してねって、おあの、お願いをしてやってもらう感じが。 あ、でも、掃除機をかける手間が、やはりなくなるってことですよね。そうすると。
うん。 ああ、そうですね。もうほんのちょっとやるくらいなら自分でかけた方が楽っていうのもありまでま
うーん。ああ、面積が広いとか、一気にね、複数の部屋をやるとかだったら
うんうん。 そうそうそう、やる時はほんと便利ですね。なんか拭き掃除もしてくれるし。
ああ。 え！あ、そうなんですね。吸い込むだけじゃないんですね。
あ あ、そうですね、なんか、はい、布をつけておくとなんか、うん、そう、拭き掃除もし
おお。 なかなかふきす普通に自分でお掃除していて掃除かけで、で、今度雑巾掛けまでとかしないですよね。大変ですよね、すごい。
ふん。 ああ、しないですもんね。うんうんうん。なのでそうですね、その、はい、お掃除ロボットっていうのも結構家事に、ま、貢献してくれてますね。
うんうんうんうん。 なるほど、なるほど。で、最後最後でないですけど、さっきみっつめにもおそおっしゃってたのは、せお洗濯回りでかね？
うんうん。 うん。ああ。はい、よくそうですね、洗濯回りなんですけど、洗濯はですね、あの、普通のなんですか、縦型のろ洗濯機、縦型の洗濯機で、一応乾燥機能もあるんですけど、それ乾燥するとすごいくしゃくしゃになっちゃって。うん。
うんうんうん。 おお、はい。 あ、なるほど。で、またアイロンをかけないといけなくなってしまうという。<chuckles> うんうんうん。
そうそうそう。逆に手間になるので、なんか乾燥機能はもう使わなくなってしまって、逆にあの、時間かかっちゃうので、それでどうしたかっていうと、その浴室で乾燥するようになったんですね。
ああ。 なるほど。結構早く乾くんですか？浴室での乾燥っていうのは。
うんうん。 あ、そうですね。うーん、あ、でも4-4、5時間ぐらいですかね。私の場合はなんか、浴室乾燥機っていうよりなんか、除湿機をなんか、あの、浴室の外に置いてそっから風を回してるって感じではい、浴室乾燥機は結構高いらしいので、あの、電気代が。うん、うん。
うんうん。 おお、なるほどなるほど。 あ、そういうせんなるほど。あ、浴室乾燥機、お風呂のせ何でしょう。部屋についている機能とりか別あ、そっか、それを使うと高いんですね。
はい。 うん。 あ、そうそうそうです。別で 高いんです。なので、その除湿器っていう別の機械ですね。を、で、なんかあの、湿度を除湿して、そうするとなんか、衣類も乾くんですよね。
ふんふん。 あ、なるほど、じゃあ、外で、ま、晴れの日に干してるぐらいのスピード感で乾いちゃうんですね。
そうなんで うんうん。あ、そうなんです、そうなんです。あの、外で干す干しても、ま、いですけど、なんか、ま、ベランダまで持っていくのがまずめんどくさい。おそう、そうそう、移動がめんどくさいし、なんか、ここに引っ越してきた時に、すごいでっかい虫を見てしまって、それが怖くてはい、そうなんです。ベランダで見てしまって、なんか虫とか来たら嫌だなって思ってからはい、浴室乾燥をするようになりました。
うんうん。 ああ、<laughs> 移動が。<laughs> あ、外で。<laughs> なるほどなるほど。 確かにね、干してる間、取り込んでる間にも来るかもとか、服についちゃうかもとか色々ね。
うん。え、そうです。そうついてへ部屋に上がってきてしまうかも。すごい怖くて。<laughs> うん。
<laughs> でもね、お家の中でそうやって完結して、問題なく乾くんだったら楽ですよね、その方が。うーん。
ええ。 あ、そうなんです。そうそうそう、除湿器を使うとその部屋干し臭みたいなのもなくて、普通に、はい、いい匂いでできるし、そのシワシワになるっていうのもなくて、でうん、一番いいかな...
おお。 あ。 なるほど。確かに一石二鳥というか、うん、そうですね。
はい。はい、そうなんですよ。
ちなみになんか、これらの、ま、基本的な今だとお料理とお掃除、お洗濯みたいな感じでしたけど、結構こう、毎日こう、例えば決まった時間にやってるって、なんかこう、習慣化されてるとか、あるいはなんか、週末にまとめて何か色々やるとか、そういうのって決まってますか？
うん。 ええ。 ふんふん。 はい。 うん。 ああ、そうですね。ま、うーん、お洗濯とかはけなんか2、3日にいっぺんくらいやってますね、なんか。そういうのはなんか、それはルーティン的にやってるんですけど、ま、料理とかは、うーん、そうですね、料理はまた、なんか、ま、毎日そうですね、やったりとか。でうん、まあ、あと掃除はまあ、なんか気になった時に一応毎日あの、軽くは掃除するようにはしてるんですけど、ま、気になったらそうですね、なんかより重点的にやるみたいな感じで、ま、なんか割とそうですね、ルーティン的っていうよりはなんかね、ランダムに気が向いたら、うん、やるって感じ。あ、そうです。洗濯物は、まあ、2、3日でやろうとは思ってるけ溜まったらって感じですかね。あんまなかったらやんないですね。うんうん。
うんうんうんうん。 溜まったら回すみたいな。<laughs> うん、うん、そうですね。 <laughs> ランダムにうん、汚れてきたらみたいな。<laughs> 確かに。うんうん、そうです、ま、無駄にたくさん回しても、お水とかもったい <laughs> そうですよね。
そう、勿体ないんで。うーん、なので、そうですね、なんか必要になったらやるっていう <chuckles> のがなんか、ま、負担のないやり方かなって思います。
うんうんうん。 わかまストレスがね、その方がないかもしれないですよね。
そうですそうです。絶対毎日やんなきゃって思うと多分大変なんで。
うんうんうん。確かに。なんかご家族の中ではそのなんなんでしょう、担当じゃないですけど、ちょっと分担をしてるとか、できる人ができる時にやるとか、何かそういうルールとかってあったりしますか？
うん。 ええ。 うん。 ああ、そうですね。特別何かすごい分担みたいな、なんか、なんで、分担表みたいながあるわけでは全然なくって、なんか気ざつ気が付いたらこの、た形になってたみたいな感じなんですけど。そうですね、でも土日はその主人が家にいたりするので、なんか買い出しに行ってきてもらったりとか。うん。あとはそうですね、私結構お昼起きるの遅いので、なんかそう、お昼まで寝てたりして、その、お昼ご飯とか作ってもらったりとか、そういうなんだろう、必要な時に必要な人がやるみたいな感じですかね。うん。
うん。 うんうん。 ああ。 ふんふん。 あ、いいですね。でも、その、こう、できる人がやるじゃないですけど、頼り合えるようなね、形で。
いす そうですね。別になんかそれで滞ったりっていうことは全然ないし、うん多分、彼もそんな、はい、掃除とか不満を言ってこないので、まあうん。
うーん。 あ、なるほど。じゃあ、お家にいて、ま、その時こう稼働できる人がその時必要なことをやるというか。
はい。 そうなんです。<chuckles> そうそうそうそう。冷蔵庫が足りなくなったら、そう、やるみたいなね、かえ彼がい
あ。 買い出しに。確かに買い出しもね、とても大事な、そして常に発生する家事ですもんね。
うん。 あっ、そうですよね。そうそうそうそう。でも、そうですよね。買い出しはなんかあんま、なんだろ、ん、毎日行くとかあんまないですね。なんかとんと足りなくなったらっていうか、大体いれるだけあんま行かないようにしてて。なんかはい、そうです。なんかまとめて買わないとやっぱり、毎日行くとなんかね、誘惑が多くて、お金がはい、そうなんです。<chuckles>
なるほど。 うん。 うーん。 まとめて買われてます？そしたら結構。 無駄に買っちゃ 確かに。でも、なんか買い物、ま、例えばその、じゃあ、数日分とか1週間分とかまとめてしようとすると、それなりに、何でしょう、じゃあ次の週はこういうものを作ろうみたいな予定を立てないとこう、うまく噛み合わなかったりとかってことありませんか？こう、献立じゃないですけど。
え。 ええ。 ああ。そうですね。でも、なんかあるもので作るっていうことも結構多いですね。なんかでもどうしてもこれが食べたいってなったらなんかそのメモをしておくんですけど、 必要な具材を。でもなんかそうですね、あるもので作るっていうのは結構多いかもです。
ああ、あ、そう、うん。 うんうん。 うんうんうん。 あ、なるほど。じゃ、どちらがお買い物をしても、どちらも、まあ、あの、旦那さんもなんでしょう、その時、た冷蔵庫にあるもので、あ、じゃあ、これ作るかみたいな風にできるってあ、それがでもいいですね。すごい柔軟というか、うーん。
うん。 ええ。 うんうん。 うんうん。 あ、そうなんですそうなんです。<chuckles> うん、多分経済的かも。そうですね。うん。
確かに。そしたらこう、その時旬の安くなってる食材とかを買って後から考えるみたいなね、できますもんね、作るもの。
うん、たす、うん。 はい、そうですね。うん、無駄なく、はい。
ああ、なるほど。なんかすごく噛み合っててあの素敵だなって思いました、なんかお家の中で。
うん。ああ、いえ。いえ、なんとか、はい、回してます。<chuckles>
あ、なるほじゃ、あんまりその家事周りでこれまでちょっと何でしょう、相談をお互いしたりとかちょっと揉めたりとか、なんかそういった瞬間ってあまりなかったですか？
うん。 うんうん。 ああ、そうですね。そこまでなんかね、喧嘩とかはあんまなかったんですけど。ん、そうだな、そうですね、私でもあんまり、その買い物に行くのが好きじゃなくって、なんか冷蔵庫少ない、みたいに言われることはありますね。はい。そうそうそう。なんか平日は割と彼がなんか、外で食べてくることが多くって、うーん、なんか1人分だと、やっぱ適当になっちゃって。なんか、だから冷蔵庫も少なくてもなんか、なんとかなるっていう。
うん。 <laughs> なんで、空っぽじゃんみたいな。<laughs> あ、なるほど、うん。 確かに。1人分なら、あま有り物で、どうにかごまかして作ろうみたいな。<laughs>
うん。 あ、そうそう。<laughs> ああ、そう。パスタとか適当なものでいいか、みたいに。<laughs>
うん、ふん。 あ、じゃ、土日になってから、よし、お昼作ろうと思ったら、何もなかったみたいなことが。<laughs>
うん。 あ、そうそう。あんま、ね、ないじゃんみたいに <chuckles> なることはありますね。うん。
なるほど。そうなったら、でも、ご主人が、ま、ないから買うか、って言って行ってくださるん <laughs> いいですね、だったら。<laughs>
<hiccups> そうそうそう、なんか言ってくれるので、優しいので。うん、だからそこまで喧嘩になるっていうのはなくって。なんかそうですね。あの土日とかに彼がいる時に、その、そうですね、もう別に、その何だろう。できる人がやるみたいな感じで、お皿洗いとかも、そうですね、大体もう私がやることが多いんですけど、例えば、なんか一緒にこの後ゲームしよう、みたいな時は、なんか彼も協力して、早く終わらせて、早く一緒に遊ぼうみたいな、そ、目的があると特になんか、協力しやすくなるってありますね。
うん。 うーん、うん。 はい。 ああ、いいですね、目的があると。<laughs> なるほど。その後の楽しみがちゃんと、ね、ご夫婦の中であると、なるほど。じゃ、もう家事も、やっつけちゃえってなるんですね。
そうそう。 うん。 そうそう。お互い協力して、なんか私がそうですね、お皿洗ってたら、彼が洗濯物取り込むとか。そういう、はい、土日でもうん。うんあ、そうなんです。だからそこまでね、うん、失敗はあんまないですね。
ああ。 もう言わずとも、コミュニケーションが取れてますね、それは。<laughs> うん、うん。 わあ、じゃ、なんかこう分担、こうしっかり考えてしないと回らないとかいうことが、ほんと全然なくって、こう自然とね、必要なものを、お互いちゃんと見て判断してっていう理想の、う、形かもしれないですね、それは。う、ね。
うん、うん。 あ、そうですね。うん。 そうそうそう。 うーん。 ああ、そうですね。やっぱりなんか、お互いに思いやりを持って、できる人がやるっていうのが、一番お互いストレスがないのかなって思ってます。
ああ。 いや、ほんとおっしゃる通りですね。多分世の中のね、なんか、ははくそこの配分に困られてる方にも、参考になりそうですよね。いや、ありがとうございました、今日は。
うーん。そう。 <laughs> うーん。 はい、ありがとうございました。